Mhm. Jein, halt nur zu gucken, dass man's nicht macht. Aber, ähm, wie genau, kann ich dir jetzt schwer sagen, weil das versuche ich auch noch zu bändigen, ne? Also, wenn du Tipps hast, ich nehme sie gerne an, du, ne? <laughs> Ne?
Mhm. <giggles> Okay. Also du würdest sagen, du bist quasi noch so 'n bisschen bei Schritt 1 äh, Erkenntnis. Ähm, da hast du gerade
Ja. In der in der, ähm, Ausprobierphase, was funktioniert. Aber wie gesagt, sich 'n Ziel zu setzen, glaube ich, hilft, ne? Vielleicht muss ich mein Ziel höher setzen, mehr zu sparen, dann muss ich mich mehr anstrengen. Ich weiß es nicht, ne?
Mhm. Mhm. Oder vielleicht kleine Zwischenziele oder so?
Ja, das vielleicht auch. Wär schon mal nicht schlecht, wär schon mal 'n Anfang, ne?
Mhm. Ja, gut. Klar.
Ja, aber, äh, ich lass meinen Mann weiterhin einkaufen. Ich glaube, das funk spart mir ja auch Zeit. <giggles>
<giggles> Ja, der scheint das ja gut und gerne zu machen, ähm, und dann auch den Überblick, ja, gut zu bewahren. <giggles>
Ja. Ja, genau. Der schaut auch gerne in die in die, ähm, Speisekammer, was wir noch haben. Ne? Also, ja, er ist wirklich äh, der schaut da schon ganz genau.
Mhm. Ah ja, okay, also deine Schritte im Umgang ist 1. die Erkenntnis und 2. 'n gute 'n guten Partner zu haben, der das macht. <giggles> Sehr schön.
Andere machen lassen. <giggles> Genau, so schaut's aus. Wunderbar.
Outsourcing, das Stichwort, okay. Äh, ja, war auf jeden Fall 'n sehr angenehmes Gespräch, und es war schön, in deine Welt des Sparens mit hineinbezogen zu werden.
Jawoll, hat mir auch viel Spaß gemacht, und ich hoffe, wir hören uns mal wieder, ne? Bis dennle. Tschüss.
<giggles> Gerne doch. Bis dann. Tschüss.